طبعًا، طبعًا، أساسي هو أنا م يعني جات لي فترة كنت ب بحوِّش فلوس بس مش أكتر، ما باحطش أي مصروفات للترفيه والكلام ده، آآ، وده ضغطني على فكرة وخلّاني أصلًا آمم، أحس إن أنا مش قادر أوفّر فلوس. فأنا باقسم زي ما قُلت لِك التقسيمة من 60 ل70 في المِيّة رف أساسيات، بيتفضّل لي 30%، في 15% آآ، أ استثمار وده ممكن أتطرق له بعدين، أقُول لِك باعمِل فيه إيه، وخمستاشر في الميّة التانيين بادخر وبقى جزء الش للترفيه، الترفيه بالنسبة لي أنا وأنا وعيلتي يعني آآ، إننا نروح نخ نخرج آكل ب نآكل بره هتقُولِي لي طَب ما أنت حاطط حاجة للأكل، لأ، هاقُول لِك حاطط الحاجة للأكل الأساسي اللي هو
آه. أيوه. أيوه، بالضبط إن هي إلتزامات البيت، أساسيات البيت يعني.
بالضبط، بالضبط، اللي هي ال الأكل الأكل اللي إحنا بناكله في البيت ولكن الخروجة الترفيه هو بالنسبة لي حتّة ال ال اللي هو ارب اللي هو ال15% التانيين اللي هو نص ال15%. وكمان برضه أما آجي أنزل مصر أجازة.
إمم. بس برافو عليك، يعني كويس إن أنت عملت حركة زي دي، فكرة إن أنت عامةً تعمل لنفسك ميزانية لكل حاجة عامةً أكيد الموضوع هيسهّل عليك، بحيث إن أنت إيه، تصرف وتبقى عارف أنت صرفت في إيه وباقي معاك إيه، وتبقى عارف كويس أوي إن أنت الدخل بتاعك الشهري مثلًا متوزّع إزاي، وبحيث إن أنت برضه لو حصل معاك أي أزمة تبقى عارف كويس أوي أنت باقي معاك فلوس إيه.
اهم. بالضبط هو أنا أنا هو ال يعني ال خصوصًا لمّا كسرت ال30 بقيت أفكّر كده، وأنا صغير لسه ش شاب طايش آآ، من في سن ال20 لحد ال أنا وجهة نظري من 20 لحد 27، 28 أنا ما فوقش غير بعد ده عادي عمّال أصرِف، الفلوس اللي بتجي لي باصرِفها، ما عنديش مسؤوليات، ما عنديش رفه حاجات ده بالنسبة لي الحياة كلها رفاهيات مش أكتر، ما باعرفش أوفّر كتير. آآ، لدرج لدرجة إن أنا يعني حرفيًا ف آه، أنا ما باستلفش من حد فلوس ولكن، آآ، فلوسي اللي باخدها باصرفها، وطبعًا ده حطني في نقطة من أنواع حتّة حتّة اللي هو طَب وبعدين، ما هو يعني لحد إمتى الفلوس اللي هتجيني هاصرِفها يعني، آآ، والشباب في السِن ده بيعملوا كده يعني، إمم.
آه. أيوه، فهمت. بالضبط، عندك حق فعلًا يعني فكرة أيوه بالضبط، وكويس جدًا، بس إيه بقى الموقِف اللي حصل، اللي حسيت إن هي خلاص هي أزمة كده معيّنة حصلت لك وفوقتك، إن أنت لأ إن أنت لازم تفوق لنفسك ولازم تعمل حساب كل حاجة أنت بتصرِفها وبتصرف في إيه بالضبط؟